Hıı, tamam.
Evet, şimdi başlıyor, tamam.
Hı hı.
Ya, son zamanlarda <exhales> eee, kendimi <exhales> yaratıcı olarak ifade edemediğimi, eee, görüyorum ve duvarlara vuruyorum bu anlamda. Eee, kendi sınırlarımı zorluyorum ama maalesef ve maalesef bunları aşamadığımı, görünmez, böyle görünmez duvarlara vurduğumu falan hissediyorum. Eee, bu aslında ben yurt dışında yaşıyorum şu an ve, eee, yurt dışında tabii ki, eee, kendi ana dilimi genelde kullanmıyorum. Eee, hani, eee, bir yerde tanıştığım, işte, başka Türk arkadaşım olmadığı sürece kendi ana dilimi kullanmıyorum. <smacks lips> Ama, eee, kendi ana dilimi kullanmadığım zamanlarda <smacks lips> eee, derinlemesine ilişki, yani gündelik ilişkilerden bahsetmiyorum tabii ki, yani, işte. Bir şey ısmarlama ya da işte ne bileyim, hani, eee, restorana oturduğunda bir şey sipariş verme ya da, işte, atıyorum otobüste bir şey sorma vs. falan filan, adres sorma falan onda sıkıntı yaşamıyorum. Ama derinlemesine, eee, olan, eee, sohbetlerde, eee, maalesef, eee, büyük, eee, şöyle büyük sıkıntılar çekiyorum. Aslında, eee, İngilizcem, yani, İngilizce ü üzerinden konuşacağım ben şu an. İngilizce olarak kendimi çok yaratıcı ifade edemediğimden bahsedeceğim biraz. Eee, kendimi iii, İngilizce ifade ederken, eee, maalesef şöylesi bir hisse kapılıyorum. Ya, ben bunu Türkçe'de, kendi ana dilimde çok daha güzel, çok daha karmaşık, çok daha entelektüel bir şekilde veya çok daha esprili bir şekilde ifade edebilirdim ben. Şu an, eee, niye bunu aka a acaba bu kadar güzel ifade edemedim şeklinde, eee, bazı endişelere kapılıyorum ve bu konuda içimi dökmek istiyorum biraz aslında sana.
Hımm. Tamam. Anladım. Hı hı. Tabii. Doğru. Anladım, eee. Öncelikle bu o kadar çok sık karşılaştığımız bir şey ki özellikle, emm, kendi memleketinden farklı ülkeye göç etmiş kişilerde, eee, sıklıkla, çoğunlukla gördüğümüz bir durum. Çünkü, eee, şöyle düşünmek gerekiyor; insan doğası gereği, eee, belirli bir yere ait olmak, eee, istiyor ve, eee, bir, eee, bebek olarak dünyaya geliyorsunuz. Hiçbir uyarıcıya karşı bir fikriniz yok ve, eee, yetişkin olduğunuzda, ııı, sizi siz yapan şeyler sizin aileniz, sizin kültürünüz, sizin diliniz olmuş oluyor. Yani, aslında siz kendi kültürünüz olmuş oluyorsunuz. Akabinde <smacks lips> başka bir ülkeye, eee, göç ettiğinizde o kültür çatışması, o dil karmaşası, o dili sonradan öğrenmiş olmanın ve bunun gibi şeylerin, eee, getirdiği ortak bir şey var. Özgüven eksikliği ve kendini doğal olarak rahat ifade edememe. O anlamda yalnız değilsiniz ama ben şeyi, eee, merak ediyorum, evet, kafe de vs. eee, kendinizi rahat ifade ediyorsunuz ama tam olarak hangi alanlarda kendinizi yaratıcı bir şekilde İngilizce dilinde ifade edemediğinizi düşünüyors
Hı hı. Evet. Evet. Çok doğru. Evet, şöyle, şu şekilde, hemen söyleyeyim, eee. Mesela özellikle, eee, kız arkadaşımla, aaa, olduğum ortam da, aaa, mesela kendimi çok iyi ifade edemediğimi görüyorum. Yani, bu mesela dedim ya, derinlemesine olan ilişkilerde yani, işte, eee 3 senelik bir ilişkim var ve kız arkadaşımla artık aynı, aaa, bi bir süredir aynı evde yaşıyorum. Ve, eee, bu nokta da <smacks lips> artık öyle bir noktaya geldik ki yani, eee, günlük hayatımızda birbirimizin biz bi birçok şeyini görüyoruz ve biliyoruz. Ve artık çok karmaşık şeyler hakkında, eee, konuşmaya başladık ve bu bu çok da keyif veriyor aslında. Çünkü bence ilişkiyi ayakta tutan en önemli sebep, eee, en önemli, eee, sac ayaklarından 1 tanesi aslında ne kadar, eee, farklı meseleleri, eee, güzel bir şekilde konuşabildiğin, eee, dir ve, eee, bu noktada aslında şöyle bir sorun yaşıyorum, aaa, maalesef, eee. Ben, eee, kendi hislerimi ya da kendi, eee, anlatmak istediğim, hikâyeleştirmek istediğim ve komik bulduğum şeyleri tam anlamıyla duygusal olarak karşıya geçiremiyorum maalesef ve bu aslında bizim ilişkimizin <smacks lips> maalesef, ya, kız arkadaşımla benim ilişkimin maalesef, eee, kalitesini etkiliyor. Bunu bir süredir gözlemliyorum ve, emm, şunu da, aaa, söylemem gerekiyor bence. Mesela, aaa, işte 3 senedir beraberiz ama işte, hani, ben buraya taşınmadan önce, yani kendi ülkemde yaşarken işte kendi, eee, vatandaş-ş, ııı, yani, ke T Türk başka biriyle kurduğum ilişkideki o derinlemesine muhabbeti, eee, bir türlü yakalayamıyorum. Ama bu partnerimin derin olmadığı anlamına gelmiyor. Ma emm, ııı, maalesef benim, eee, sanki, eee, İngilizcede kendimi yeteri kadar yaratıcı olarak ifade edemem, eee, le bağlantılı diye düşünüyorum.
Evet. Çok güzel. Harika. Kesinlikle. Evet. Anladı Hı hı. Mantıklı. Yani, öncelikle, eee, o kadar, eee, insani ve doğal bir yerden konuşuyorsun ki, eee, bu durum biraz, eee, aşılması zor gibi geliyor olabilir şu an sana. Çünkü, eee, insan, emm, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir, eee, laf vardır; terzi kendi söküğünü dikemez diye. Eee, insan, eee, aslında kendi problemlerine, sanki başka bir arkadaşı ona anlatıyormuş gibi baktığında çözüm bulabiliyor. Ama, eee, kendimiz o durumu içeri içimizde yaşadığımızda, o problem bize ait olduğunda biz o duygudan çıkmakta, onu çözmekte, onu çözümlemekte çok zorlanıyoruz. Eee, çünkü çok fazla etmen var, çok fazla bizi buraya, o noktaya iten, eee, şey var ve hangisi hangisinden kaynaklı her şey birbirinin içinde yumak hâlinde olduğu için, onu çözmek de zorlaşıyor. Eee, ama çok güzel bir çıkarım yapmışsın. Öncelikle onun için tebrik ediyorum seni. Eee, elbette, yani, şu an yabancı kız arkadaşınla olan ilişkinizin, eee, görece bir önceki ilişkine göre sığ olduğunun sadece dil bariyerinden kaynaklandığı için olduğunun farkında olman ve bu karşıdaki kişinin asla sığ olduğu anlamına gelmiyor, demen çok önemli bir çıkarım. Çünkü eğer bu çıkarımı yap yapamıyor olsaydın, eee, belki de bu sorunu kız arkadaşından kaynaklı, onun karakterinden kaynaklı bir problem olarak da atfedebilirdin. Bu çıkarım çok kıymetli. Eee, öncelikle bu konuda tebrik ediyorum seni. Eee, peki, sen, eee, tam olarak bunu fark ettiğin o anlarda, tam olarak ne hissediyorsun? Ben, onu çok merak ediyorum. Ne hissettiriyor sana bunlar?
Hı hı. Evet. Kesinlikle Çok doğru. Öyle mi? Hı hı. Evet, doğru. Teşekkür ederim. Aslında şöyle, biraz daha açmam gerekirse mesela, eee, zaman zaman tartışıyoruz da tabii ki. Mesela bu tartışmalar esnasında, ben, eee, işte, eee, bazen çok ilginç, yani, müthiş, eee, eee, böyle, çetişkili, iii, çatışkılı bir durum aslında. Bazen kendimi çok çok iyi ifade ederken bazen de o kadar, eee, kötü ifade ediyorum ki kendimi, o, eee, mesela kavgayla, eee, sonlanmayacak bir tartışma kavgayla sonlanıveriyor. Yani, hani, ve bundan dolayı çok pişman oluyorum sonrasında, ya ben, şu kelime yerine bu kelimeyi niye seçmedim diye çok düşünüyorum ve gerçekten de hani, eee, karşı tarafın, hani, yani, özellikle çiftler arasında olur ya, hani, böyle, biri senin sinirine bastığı zaman ya da seni, işte, böyle, hani, bir konuda tahrik ettiği zaman, sen de işte o kavgayı büyütme durumunda kalabilirsin bazen. Ve, işte, tam da bu noktalarda aslında, eee, benim işte bu, eee, kendimi yaratıcı olarak ifade edememe problemim ortaya çıkıyor. Ve maalesef bu da, işte, istenmeyen sonuçlarla, yani, kırıcı sözlerle falan sonuçlanabiliyor. Eee, bu mesela benim çok, eee, aslında düzeltmek istediğim, eee, ve, eee, üzerine, eee, çok düşündüğüm fakat bir türlü düzelt nasıl düzeltebileceğimi, eee, anlayamadığım bir, emm, paradoks. Bir, yani, nasıl diyeyim? Eee, bir, eee, çelişki maalesef. Eee, ama bazen de ilginç bir şekilde böyle duygularımı yaşadığım anda, böyle, hani, sanki o kelimeler böyle, eee, beynime hücum ediyorlar ve ben, onları tak tak tak doğru seçip, eee, söyleyebiliyorum. Mesela, ben, genelde şöyle bir sıkıntı yaşıyorum; bir şeyi hikâyeleştirirken, eee, çok büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Mesela, hani, bi bir şey yaşadım günün için çok küçük, çok ufak bir şey olabilir, eee, fakat o böyle komik bir hikâye, yani, ve, hani, kız arkadaşımı da tanıdığım için artık onun da güleceğini bildiğim için, onun da böyle en yani, neşelendirebileceğini bildiğim için böyle onu hikâye hikâyemsi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama o zaman işte asıl böyle görü görünmez duvarlara çarpıyorum. Çünkü, eee, anlatımım o kadar anlatımımın o kadar iyi olmadığını anlayabiliyorum, görebiliyorum ve sana bu noktada bana verebileceğin herhangi bir tavsiye var mı diye de sormak istiyorum işin aslı.
Hı hı. Tabii. Anlıyorum. Anladım. Doğru. Hı hı. Eee, elbette öncelikle, eee, anlattıklarından yola çıkarak ben, eee, şunu anlıyorum. Aslında, eee, aranızda dil bariyeri olmasaydı sen bu, ııı, tırnak içerisinde söylüyorum, eee, "yalnızlık", ııı, duygusunu sanırım çok yaşamayacaktın. Çünkü aynı dili konuştuğunuzun verdiği o rahatlık olsaydı eğer ve sen kendini doğru ifade edebilseydin eğer, eee, daha rahat ifade edebilseydin eğer muhtemelen zaten, ııı, varolan problemlerinizin birçoğu olmayacaktı gibi hissediyorum ve sen, eee, bu sorgulamada bu, eee, sıkışmışlıkta hissetmeyecektin kendini diye düşünüyorum. Benim bu noktada, ııı, sana tavsiye olarak verebileceğim belki, eee, kız arkadaşınla, eee, daha basit bir, eee, dil kullanarak, eee, bu konuyu açık açık konuşman olabilir. Günün sonunda, eee, senin, eee, zihninin içerisinde olan bu bilgiler, bu hissiyatlar, eee bu sıkışmışlık eğer daha öncesinde konuşmadıysan onda yok. Dolayısıyla, eee, onda olmayan bu bilgilerle, eee, kız arkadaşın bunu kişisel algılayabilir ve, eee, belki bu durum ilişkinize daha büyük zararlar verebilir. Eee, bu nasıl gelir? Daha önce konuştun mu? Konuşmak ister misin bu konu hakkında?
Hı hı. Çok doğru. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Aslında çok mantıklı bir şey söyledin. Eee, çünkü her şeyden önce biraz bizde zannedersem, şey, var. Yani, ben ve kız arkadaşımda zannedersem biraz böyle eee, mükemmeliyetçi olma bu konuda kendimizi ifade ederken çünkü, eee, işte, eee, bulunduğumuz pozisyon gereği, eee, 2'miz de doktora yapıyoruz ve, hani, ifade biçimlerimize çok önem veriyoruz. Tamam, evet, edebiyat okumuyoruz vs. ama, eee, yine, de böyle, hani, kendimizi böyle biraz karmaşık şekilde ifade etmeyi seviyoruz. Belki de hakikaten konu bize gelince, eee, yani, ikimizin arasındaki ilişkiye gelince biraz daha sade olmakta fayda var. Biraz daha böyle net anlamda, eee, bazı şeyleri söylemekte fayda var. Gerçekten hiç böyle düşünmemiştim. Çok, eee, ufuk açıcı oldu benim için hakikaten. Eee, ben, eee, evet, bu tavsiyen için gerçekten çok teşekkür ederim. Eee, bence biraz daha, eee, şeye dikkat etmem gerekiyor gerçekten de, yani, anlatımdan ziyade, yani, tarzdan ziyade biraz daha içerik sanki daha önemli hâle geliyor. Eee, ııı, özellikle böyle kendinle çok daha yakın, eee, ilişki içinde olduğu, eee, biriyle konuşurken. Çok teşekkür ederim ben, çok rahatlatıcı bir sohbet oldu.
Anladım. Hı hı. Kesinlikle. Öyle mi? Aynen. Rica ediyorum, benim için de, eee, bir o kadar keyifli bir sohbetti. Eee, umarım bu içinde bulunduğun sıkışmışlık duygusundan bir an önce kurtarır kur kurtarırsın kendini ve ben sana güveniyorum. Kendine çok iyi bak, yeniden haberleşelim, olur mu?
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.